Ой, бабушка у меня готовила много выпечки. Она у нас ну поскольку у нас есть печка, она всё это сама пекла. А, эт Да, да, это, м, были разные пирожки с я помню вот, я любила с луком и яйцом, с грибами. А, я очень любила сладкие пирожки. И еще
В печи, да, прям? Класс. О. Я представляю те ароматы просто на на весь дом. Ещё и печное, печная выпечка. Это ж вообще.
Да, это потрясающе, это потрясающе всегда было. Да, да-да-да. То есть, я прям, а, мне очень нравилось сидеть, вот прислонившись спиной к этой печке, когда она работала, потому что, особенно если это была зима, тепло, ну, то есть отапливался дом, как раз таки за счет печки. И вот когда, э, зимой это отапливали, часто, <grunts> э, параллельно с этим, а, бабушка что-то пекла, на какие-то праздники тоже. Еще я очень
Мгм. Мгм. А чаще она что-то вот солёное, какая это была выпечка, вот ты сказала, с, э, солёной начинкой или сладкая?
Ам, она пекла и то и то и то и то, она делала, ну вот как я г Я опять же любила всё. А, наверное, сладкое мне нравилось чуть больше. Я еще любила очень, знаешь, а, не пирожки, а, вот, э, такие булочки с сахаром сверху. Вот, их я м Да, да, это я это очень любила. Кстати, а, еще одно такое, я даже не знаю, назвать это можно блюдом или не блюдом, но, м, а, я, когда вот, как раз таки у бабушки была, а, очень часто я себе э, точнее не я, а, я просила, потому что я тогда тоже была еще маленькая, я просила бабушку, а, просто нарезать мне бутербродов. И вот бутерброды с молоком, м.
А что тебе больше нравилось? Да? С сахаром, ага. И с молоком-то это всё, да? Ой, очень аппетитно. Бутерброды- это что? Это имеется в виду, хлеб с маслом?
А просто колбаса и хлеб. Но иногда туда, да, еще иногда масло было, иногда и с сыром, но чаще всего просто хлеб и колбаса. И вот, я могла этих бутербродов, я даже не знаю, сколько штук съесть. А, это прям вот мое блюдо номер, <grunts> 1, когда ничего, ну, если мы не говорим о каком-то приготовленном блюде, то, конечно, бутерброды.
А. С колбасой. Ага. Мгм мгм. Ну да, если так по-быстрому, да?
Да, да, то есть я прям любила.
А вот сохранилось у тебя, сейчас что-то такое, что вот, э, э, ты это любишь, потому что помнишь вот этот вкус из детства, и вот именно поэтому ешь до сих пор, и вот оно для тебя ценно?